Evet, o filtreler ve uyum konusu bende var. Aynen öyle. Hiç çıkıntılık yapmam ama etrafımda çıkıntılılığının fazla olduğu insanlar varsa, yani, hissediyorsam ben bunu, hani, mesela, bir de suistimal durumu da söz konusu. Sen sö sesini çıkarmayınca karşı taraf niyeyse hep senin üstüne gelebileceğini ya da şakaların dozunu artırabileceğini düşünüyor. Eee, ben 1 yapar, 2 yapar, 3'üncüde mesela, dur demem. Yani, onu da kendi bilecek yetişkin olarak. 3'üncüde o insanla, eee, ilişkimi böyle yavaş yavaş azaltırım. Dediğim gibi, insanlar benim hayatlarından çıkardığımı, yani, kendi ya, onları hayatları hayatımdan çıkardığını, çıkardığımı, böyle, bir belli bir zaman sonra anlıyorlar. Evet.
Hı hı, anladım. Hı hı. Tabii ki, evet. Hı hı. Tabii ki, haklısın. A! Aniden yapmıyorsun, yani. Bu aksiyonu alırken biraz zamana yayıyorsun, anladığım kadarıyla.
Ehe, saygısızlık vs. olduysa, şey, hemen çıkartıyorum ama mesela, hareketleri devam ediyor, devam ediyor. O sürekli bir devam hâlinde ve ben o şakaya katılmıyorsam, onu oradan anlaması lazım, aslında. Hani, onu, ııı, yavaş yavaş çıkarıyorum. Sen biraz büyü de gel. Hani, oluyor benim için. Hani, benim için doğru insan değilsin. Eee, etrafımda bulunabilirsin ama ben seninle çok fazla da bir şey paylaşmak istemiyoruma, dönüyorum, yani.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Hı hı. Doğru tabii. Evet, tabii yeterince etrafta negatif enerji varken çatışma yaşayacağım insanlara çok da fazla şans vermiyorum, diyorsun. Gerçekten çok ilginç. Hı hı. Ne kadar güzel ya benim için çok keyifli ve sıcak, samimi bir sohbetti. Duygularla ilgili enteresan şeyler paylaştın. Teşekkür ederim konuşman için.
Evet, yani. <chuckles> Aynen, sadece çok sevdiğime yaparım onu. <chuckles> Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Görüşürüz, hoşça kal.